Muhakkak öyledir. Kesinlikle. Peki, farklı kültürlerin farklı sanat anlayışları var mı sence? Mesela şeyi örnek vereyim ben: bulunduğum ülkede, eee, bir tablo var ki o tablo böyle hakikaten o ulusun simgesi gibi. İşte, Rembrandt'ı duymuşsundur, onun Gece Devriyesi mesela. Eee, yani, hikâyesi çok eski. İşte, o, eee, Altın Çağ'da, eee, siyahlar içindeki, işte, askerî formasıyla bir, ııı, yüzbaşı, ııı, resimlenmiş. Sipariş üzerine yapılan bir şey. Eee, aslında, işte, o, eee, renkli formalı kişi Protestan, eee, ve, işte, eee, o 2 kişinin arasında farklı rütbelerden ve kesimlerden oluşan, işte, bir birlik ve o birliğin maskotu olan 1 kız çocuğu var. Yani, bu dönem, eee, aslında şey, bu Avrupa'daki Katolik ve Protestanlar arasındaki Otuz Yıl Savaşları var ya, onu aslında resmeden bir şey olduğu için şu andaki, eee, günümüz modern, eee, eee, yapısının, eee, aslında ilk böyle nüvelerini veren, eee, şeylerden biri. Eee, yani o Tasvir eden Aynen öyle.
Evet. Hıı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Ha. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, şey, yani, oradaki, eee, başlangıç noktarın başlangıç noktalarından biri diyorsun yani. Eee, sen kültürlerden bahsedince aklıma böyle birazcık bahsettiğin şeyden daha, eee, genel bir şey geldi aklıma; heykeller mesela. Şeye baksan onu fark ettim, eee, Doğu'da ya da, ımm, sadece Doğu'da değil aslında Doğu dediğim, eee, çok genel oldu. Ama mesela Arap dünyasında veya İslam dünyasında çok heykel göremeyeceksin, eee
Aynen öyle. Hı hı. Eee, şeyden mi o, me, hani, resmetmek herhâlde bir Dinî olarak? Evet, evet. Hı hı.
Evet, evet. Dinî dinî sebeplerden dolayı. Ama şeyde daha çok görebilirsin mesela, eee, yani, Asya'da görebilirsin de Avrupa'da çok fazla. Dediğin gibi her müzede kesinlikle heykel görüyorsun ya da sadece her müzede değil mezarlıklarda falan melek heykelleri vs.
Avrupa'da çok fazla var. Evet. O heykel de şey değil mi yani? Hı hı, hı hı. Evet, evet. O şey, hani, çok tanrılı dinlerden, eee, gelen bir şey değil mi o? O da hani
Aynen, aynen. Hristiyanlıkta çok fazla heykel vardır mesela. Hristiyanlıkta melek heykelleri çok, ııı, yaygındır. Hatta melek tasvirleri vardır, o yüzden onun hem resimleri çok yapılmış hem de heykelleri çok
Tabii ki. Tabii ki. Evet. Aynen öyle. Heykellere tapınır hatta insanlar, değil mi böyle? Bebek İsa resmi vardır, heykeli vardır. Eee, hı hı.
Aynen, aynen, aynen. Evet, evet, evet. Mesela benim yürüdüğüm sokakta okula gidene kadar 30-40 tane heykel görüyorum. Bazıları melek, bazıları Meryem Ana, bazıları, işte, İsa. Mesela benim yaşadığım yerin tam tepesinde de bir dağ var. Dağın, böyle, penceremden görünüyor. Orada böyle 30-40 metre yüksekliğinde bir, eee, heykel var ve heykel çok yaygın bir şey aslında onu fark ettim. Çünkü, eee, dediğin gibi mesela daha buranın doğusunda aslında çok yok ama Asya'da da yine çok daha fazla görebilirsin galiba.
Meryem Ana'nın. Hı hı. Var, evet. Hı hı. Buda zaten, yani, her şeyden önce, hı hı.
Aynen, aynen.